Meron silang produkto, oh, ayan yung pang therapy, sige. Tapos mayro'n ding membership, hmm, siyempre yan ang mga member, membership na 'yan, eh, sabi ko, "Oh, sige magkano ba yang membership na yan?" Hindi, ganito yung tono, ah, I mean sabihin ko, "Oh, magkano po yung membership?" Sabi, bago daw makapag-membership tutulungan daw, sabi ko "Ano bang tutulungan?" Tapos 'yun pala ano, para daw magka-discount do'n sa machine. Tutulungan daw na magka membership o sige discount sabi ko, "Ah, so sige pa paano paano nga?" Tapos biglang sabi niya, dapat daw sure ng bibili, sabi ko "Hala siya!" Sabi ko, "Eh, 'di parang circle na siya?" Sabi ko
Mm. 'Yun, parang gano'n din. <laughs> Mm. Ah. Oo. Ayun. Oo. <chuckles> Hala. <chuckles> Oo.